Mhm. Das ist 'ne sehr, sehr gute Idee. Also, da so habe ich das natürlich noch gar nicht gesehen, und das habe ich auch tatsächlich noch nicht gemacht. Also, es ist 'n sehr, sehr guter Ansatz, weil es gibt mir auch erst mal Zeit, so 'n bisschen runterzukommen in dem Fall, ne, und so 'n bisschen die Zeit für mich selber, ähm, zu nutzen in der Zeit, wo die Person irgendwie da, ne, ihre Argumente, ähm, finden muss. Ich habe nur Angst, weil ich mich selber sehr gut kenne, wenn ich dann keine Argumente bekomme, die gerechtfertigt sind, dann werde ich noch mal sauer, weil du mich dann ohne Grund doof angemacht hast. So, und dann ist das auch 'n Problem.
Genau, genau. Genau. Ja. <laughs> Okay. Okay, dann dann ist die Aufrüstung aber dann auch bei dir abgeschlossen und du kannst richtig feuern.
Ja, so ungefähr. so werd ich's schon beschreiben, ja. Ja.
<laughs> Ah, Entschuldigung. Du d d ich ich v ich verletze dich hoffentlich nicht, wenn ich mit dir lache.
Nein, nein, nein, überhaupt nicht. Ich möchte ja was daran ändern, deswegen sprechen wir ja auch offen drüber, klar, ja.
Okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Aber, ähm Wie würde es dir denn damit gehen, den Ball zurückzuspielen und Material zu sammeln und dann eher drüber nachzudenken, wie du beim zwo 2. Mal wenn du bereits aufgerüstet hast, ähm, die Geschüsse, d d die Geschütze nicht abfeuerst? Wäre das also dieses dieses impulsive zunächst einmal Gegenschießen, habe ich zwischen den Zeilen verstanden, dass du da manchmal übers Ziel hinei hinausschießt. Und das nochmalige Nachdenken bringt dich ja dann insofern runter, dass das Ganze argumentativ stärker wird. Und dann geht's ja nur darum, schießt du ab? Weil du kannst es ja dann besser kontrollieren, weil du hast ja Zeit gewonnen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm, mhm. Richtig. Ne, das stimmt. Das stimmt. Also wie gesagt, das ist 'n super Ansatz. Also, ähm, wie gesagt, ich muss da auch, glaube ich, einfach so 'n bisschen mehr in mein Bewusstsein reingehen, weil natürlich in diesen Situationen ich handle ja nur emotional. Das hat ja nichts mit Bewusstsein oder Rationalität zu tun, ne? Das sind ja sind ja, ähm, emotionale, ne genau, ne? Sind emotionale Handlungsweisen. Und ich glaube, wenn ich aber- das ist das Schöne, was du gerade gesagt hast- den Ball wirklich da zurückspiele und sag: „Okay, wie hast du das denn gemeint?”, ne, und dann die Person vielleicht sagen kann: „Ja, ich hatte den und den und den Hintergrund”, und dass natürlich ich dann denke: „Ah okay, dann hab ich das total falsch aufgenommen, und ich hab mir das in meinem Kopf total falsch zurechtgelegt.” Ähm, dann kann ich natürlich damit wesentlich besser umgehen, ne? Also, ich hab auch überhaupt kein Problem damit, mich bei jemandem zu entschuldigen, wenn ich mich falsch verhalten hab. Es gehört dazu, ne? Das ist für mich überhaupt gar kein Problem. Ähm. Ja, ich möch ich möchte es nur wissen.
Ja, genau. 'N Reflex fast. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Da da das hättest du ja in dem Moment, nicht nur wenn du den Ball zurückspielst, ähm, hast du ja für dich Zeit gewonnen, und du hast ja noch nicht emotional reagiert. Also du hast noch nichts, ähm, wofür du dich entschuldigen musst. Sondern du hast einfach den Status quo beinhaltet, und du gibst dem anderen Zeit, nochmal zu reflektieren und so einen Angriff entweder zu präzisieren oder vielleicht auch verbal abzurüsten.
Mhm. Mhm. Mhm.